Und äh, ja, und und es gibt ja so viele Nebenwirkungen ne, die ganzen inneren Organe sind ja oft dann, äh, komplett irgendwie angegriffen. Und es geht aufs Herz, es geht ja auch auf irgendwie auf Potenz und äh, ja, weiß ich nicht, da sind mir zu viele R Risiken.
Ja. Mhm. Ja, ja, das stimmt.
Und die das so extrem betreiben. Ich glaube, da hört man ja auch immer wieder, äh, dass dann diese Leute relativ, weiß nicht, mit, mit 30, zwischen 30 und 40 sterben, ja.
40 schon sterben. Ja, ja, ja, das stimmt. Also das also wenn man das halt wirklich im übertriebenen Maße zu sich nehmt, also auch diese Diabolika oder so, wie das heißt, äh, dann
Ana Anabolika.
Anabolika, oh ja, stimmt. Was sind nochmal Diabolika, das ge Wort gibt's auch, ne? Aber, a
Diabolika, ich kenn Keine Ahnung.
Ne, ich meine, es gibt auch Diabolika, aber ich bin mir grad nicht ganz sicher.
Weiß ich nicht, dann ist das vielleicht was Neues. <chuckles>
<chuckles> Naja. Äh, okay, also hier steht, Diabolika kann sich auf mehrere Dinge beziehen. Es könnte sich um das Computerspiel, Diabolika auf Steam handeln. Eine ne, äh, die große Teufelsblume.
Okay. Ne, sagt mir alles gar nichts. Also deswegen, Diabolika habe ich vorher noch nie gehört.
Äh. Ne, ne, ne, dann hast du meinst Anabolik Anabolika ist das, ja. Du hast auch recht, das ist Anabolika, ja. Ähm, aber du hast auf jeden Fall Recht, dass die natürlich auch noch mal vielleicht gesondert gefährlich sind. Ähm, die Frage ist halt auch, was zählen wir irgendwie alles unter Doping? Und wenn man jetzt halt zum Beispiel auch so was sagt wie, ähm, weiß ich nicht, irgendwie wenn man Zucker oder Koffein schon zu sich nimmt, dann ist das ja theoretisch eigentlich auch, dass der Körper so 'n bisschen gedoped wird. Oder würdest du sagen, das ist dann quasi noch in Ordnung?
Ja. Mhm.